Son zamanlarda boş zamanlarım o olduğunda ne yapacağımı bilemez hâlde buluyorum kendimi. Eee, böyle sanki zihnim o anları doldurmak için bir şey arıyor ama hiçbir şey, eee, anlamlı gelmiyor. Yani koltukta oturup sadece elime telefon alıyorum ve, eee, başlıyorum sosyal medyada, eee, takılmaya. Ve hani, bu çok amaçsız hissettiriyor kendimi, eee, çünkü gün bittiğinde dönüp baktığımda "Ben ne yaptım bugün, kendime ne kattım, kendimi nasıl geliştirdim?" hiçbir şey yok, sıfır. O yüzden çok hem vicdan azabı duyuyorum hem de, eee, "Kendimi, eee, neden, eee, bir şeyler, eee, yapmak için, eee, o enerjiyi bulamıyorum, o mot motivasyon neden bende yok?" diye, eee, konuşmaya başlıyorum tabii ki. Eee, şimdi başa dönersem şöyle de: Eee, 2 tane çocuğum var ve bu bu yaklaşık işte, 1 ay önce, eee, 2 çocuğum da artık okullu oldu. Eee, evde yalnızım yani aslında 3-4 saat kadar bir yalnız olduğum bir durum var ama, eee, o kadar, emm, unutmuşum ki kendim başıma kalmayı hani, "Ben ne yapacağım?" eee, bilemiyorum, eee, o yüzden de biraz, eee, boş zamanlarımı değerlendiremediğimi düşünüyorum. Ne yapacağımı bilmediğim için de böyle elimde telefon, eee, saatlerce hani, ev yemeği yap, temizle tamam onları yapıyorum zaten, eee, ondan sonra kendime kalan, eee, vakitlerde biraz, eee, amaçsız amaçsız, eee, takılıyorum gibi geliyor. Bu da beni biraz üzüyor açıkçası.
Hı hı. Evet. <giggles> Anladım. Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. A! Çok güzel. Hı hı. Tamam. Tabii, tabii. E, doğru haklısın. Yani, ııı, anladığım kadarıyla bu boş vakitler seni bayağı bir etkilemiş ve kendini artık bir işe yaramaz gibi, eee, hissetmeye başlamışsın. Bu çok normal aslında çünkü insanoğlunun doğası gereği insanoğlu devamlı bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyor. Peki, bu senin, ııı, yaşadığın sıkıntı, aaa, yeni başlayan bir şey mi? Daha öncesinde var mıydı veya belli bir tetikleyicisi oldu mu? Aaa, çocuklardan bahsettin, okula gittiğinden bahsettin, biraz detay verebilir misin? Yani, ne zamandır bu, uuu, boş vakti değerlendiremiyorsun?
Kesinlikle. Tamam. I hı. Evet Ya, şöyle: Önceden boş vaktim olmadığı için çünkü 2,5 yaşında bir oğlum var. Eee, aslında hep onunlaydım. Yani, şimdi o da, eee, benimle beraber her gün, eee beni hiç boş bırakmadığı için ben boş vakit neydi, bilmiyordum. Yani, tamam uyuyordu mesela gün içerisinde 1 saat, 1,5 saat. Ben o arada çok hızlı bir şekilde hani, yemek yapıp, eee, düzenlemeye çalışıyordum evi. Eee, yani, o kadar çok koşturmayla geçiyordu ki benim günlerim zamansızlığımdan. Şimdi bir anda boşluğa düşmüş gibi hissediyorum. Yani, şimdi, eee, biraz daha böyle rahat rahat, eee, yapabilirim aslında yapacağımı ama böyle, kendime vakit kaldığında böyle, emm, sanki, eee, yapmam gereken iş hani, çocuklarıma bakmaktı ve onlar, eee, ayrılınca böyle boş vakit kaldı, eee, ve hani, kendimi önemli hissetmemeye başladım. "Ne yapabilirim?" diye aslında düşünüyorum, eee, şu anda, "Neler yapabilirim?" Biraz da işte, telefon beni, eee, bu noktada, eee motivasyonum yok işte, amaçsız hissedince de telefona bağlandım kaldım. Kurtulmak istiyorum bu, eee, durumdan.
Maşallah. Evet. Anladım. I hı. Hı hı. Anladım. Evet. Anladım, anladım. Yani, eee, durumun çok doğal gözüküyor. Hiç beklemediğin bir şekilde bu, uuu, yeni başlayan seneyle beraber muhtemelen çocuklar okula gittiğinden ortaya çıkan boş vakitle beraber, ııı, bir boşluğa düşmüş hissi yaşıyor olabilirsin. Aaa, bunu, üüü, çözümlemek için daha önceki, ııı, süreçlerde, yani çocuğun olmadan önceki hayatında, ııı, belli hobilerin var mıydı? Veya günlerini ve saatlerini nasıl dolduruyordun?
Evet. Aynen. Hı hı. Aslında, evet. Yani, ııı, o zamanlarda be hatırlamaya ihtiyacım var. Ne yapıyordum ben? "Çocuksuz bekâr, ııı, ya da, işte, çocuksuz evli dönemimde, ııı, neler yapıyordum?" diye. Ben film izlemeyi aslında çok severim, işte, arkadaşlarımla buluşmayı çok severim. Hani, böyle, bir, eee, kısa yürüyüşle beraber onlarla buluşmayı çok severim. Eee, mesela dans, eee, yapıyordum. Eee, sonra, işte, ilk hamile kaldım ve o bitti ve hani sonra devamı gelmedi çünkü hiçbir zaman o vakti bulamadım ben. Iıı, dans etmeyi çok severdim. Aslında, eee, hiç düşünmemiştim ben neler yapıyordum, eee, çocuklar yokken, eee, sorusunu. Şimdi seninle konuşurken, eee, bir şeyler ortaya çıkmaya başladı ama bilmiyorum şu anda da yaşadığım yerde, hani, eee, bulabilir miyim böyle küçük, emm, ıııı, dans edebileceğim bir yer, bakabilirim buna. Aslında ç seninle, aaa, eee, şimdi konuşurken ne kadar çok özlediğimi, eee, fark ettim, böyle, eee, gözümü kapatınca, eee, kendimi gördüm dans ederken. Olabilir bak, eee, buna bakabilirim, teşekkür ederim. <giggles>
Hı hı. Çok güzel. Peki. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. E, şimdi şöyle Rica ediyorum. Iıı, dans aslında, eee, belli bir, aaa, altyapıyı gerektiriyor. Gidip, eee, ııı, kimlerin, eee, bu kursları veya sen kursa mı gitmeyi düşündün veya daha öncesinde kursa mı gidiyordun bilmiyorum. Veya belli bir partnerle beraber hobi amaçlı mı, ııı, dansları yürütüyordun? Ama, aaa, bu biraz daha fazla zamanını alabilir. Çünkü üş üç 4 saatlik zamanın var. Bir araştırma, altyapı araştırması gerekecektir. Iıı, bunun, ııı, dışında arkadaşlarınla buluşmaktan bahsettin. Peki, eee, çevrende buluştuğun arkadaşların var mı? Bunlardan herhangi birisini bu süreçte denemeye çalıştın mı? Çünkü direkt sosyal medyaya odaklanmak dediğin gibi, insanın, ııı, boşaltabiliyor içini.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, aslında burada arkadaşlarım var ama onlar çalışıyorlar, çalıştıkları için de hani, eee, evden çalışıyorlar ama hani, görüşemiyoruz. Emm, belki kısa kahve molaları verdiklerinde, eee, onlarla görüşebilirim ama benim böyle, eee, düzenli, emm, bir şeyler yapmam lazım yani hani, etrafımda benim gibi böyle, eee, hani, çocukları yeni okula başlamış kişiler de yok yani, düzenleri biraz oturmuş. Ben şu an çok yeniyim ve hani, eee, ne yapacağım konusunda da biraz, eee, o motivasyon henüz gelmedi yani. Aslında şöyle, yeni yurt dışında yaşıyoruz, Almanya'dayız. Almanca henüz bilmiyorum. Eee, mesela ehliyetim de, eee, henüz yok. Bunlarla ba bunlara başlayabilirim. Eee, ama nedense, emm, eee, o motivasyon henüz gelmedi. Yani, hani, uzun zamandır ders çalışmadığım için, yani en son kaç yılında ders, eee, çalıştım ve bir sınava girdim bilmiyorum. Eee, şimdi bir şeylerin de, eee, çalışma, eee, gerekiyor oturup sonra sınavı falan var. Başarabilir miyim, eee, algısı biraz bende çok şey, emm, soru işareti.
Anladım. Evet. Hı hı. Evet. Peki. Hı hı. Hı hı. Hımm, doğ Anladım. Anladım. Yani, o başarabileceğin kısmını hiç aklından çıkartman gerekiyor tamamen. Iıı, hiç düşünmemen gerekiyor. Çünkü o başarısızlığa odaklandığında bir insan aslında oraya doğru sürükleniyor gibi. Aaa, bu bu aşamada, ııı, akla gelen şu oluyor: Ufak denemeler yapma. Mesela, ııı, belli başlı, ııı, faaliyetler var, zamanlarını insanların değerlendirdikleri. Eee, misal veriyorum, resim yapma, spor yapma, ııı, müzik, ııı, veya, dediğin gibi, film. Aaa, en azından bunlarla, ııı, kendini deneyebilirsin. Çünkü bir önceki yaşamında, çocuktan önce ve çocuktan sonraki yaşamında, ayırıcı olarak, ııı, belli bir zaman geçti ve kişiliğinde de değişimler oldu. Kendine daha farklı, ııı, ve yeni, ııı, meşgaleler bulabilirsin gibime geliyor. Ne dersin?
Hımm. Doğru. Hı hı. Evet. Doğru. Evet. Aslında, emm, yani, uzun zamandır aradığım, eee, alan şu anda karşımda. Yani, kendime bir e alan açmak hep istiyordum. İşte, eşimle de zaten, eee, bunu hep konuşuyorduk. Yani, hani, çocukların sorumluluklarını biraz paylaşalım ve biraz ben kendime, eee, alan, eee, yaratayım. Hani, eee, işte, Almancadır, eee, ya da, hani, başka bir şeydir, biraz e bö buy ya, bakmak istiyorum, “Neler istiyorum?” diye ama o alanı hiçbir zaman açamamıştık. Çünkü o da çalışıyor ve, emm, tüm sorumlulukları bendeydi çocukların. Şimdi ikisi de okula başladı. Aslında o alan şu anda bende. Emm, yani, bir şeyleri yapabilmek için, eee, o, emm, imkânlar, eee, şu anda önümde. Ama dediğin gibi, yani, eee, bakabilirim, eee, ne istediğime karar verebilirim. Yani, en azından deneyebilirim. Yani, başlayıp tabii ki de sevmezsem, eee, bırakabilirim, beni bağlayıcı hiçbir şey yok. Eee, ufak ufak denemeler yapabilirim. Eee, bu sayede de gerçekten şey, eee, telefon, eee, bağımlılığı da biraz azalmış olur. Yani, hani, çünkü sosyal medya vakit geçirdiğim zaman onun boş bir vakit olduğunu biliyorum, kendime bir şey katmadığını biliyorum, bunu da istemiyorum. Eee, ufak ufak denemelerle, eee, umarım istediğim, eee, meşgaleyi, eee, edinebileceğim. Teşekkür ederim tekrardan.
Hı hı. Evet, evet. Anladım. Hı hı. E, doğru. Rica ederim. Mutlaka, mutlaka edineceğini düşünüyorum. Zira, günlere yayarak, her gün farklı bir şey yaparak ufak ufak mesela 3-4 saatin varsa, eee, birkaç saatini bir şeylere ayırabilirsin. Mesela yürüyüşten bahsettin: Çıkıp arka bahçede toprakta çıplak ayakla yürüme. Bu elektriğini alacaktır, seni rahatlatabilir. Aaa, bilmiyorum etrafınızda dağ var mı? Aaa, Almanya'nın bazı bölgelerinde, ııı, çok yeşillik olduğunu biliyorum. Aaa, yeşillik ya da dağ gibi, daha, böyle, tenha yerlerde, ııı, bir yarım saat geçirip, ııı, kendini dinlemeyi seçebilirsin veya, aaa, film izlemekten hoşlandığından bahsettin. Bir diğer gün veya araya 2 gün koyabilirsin. Ü üçüncü gün gidip, aaa, sinemada yeni çıkan bir filmi izleyip eve geldiğinde eşine anlatabilirsin ve bu sizin için yeni bir aktivite gibi olur. Her 2 günde b ben sana yeni filmi anlatacağım gibi. Aaa, inanıyorum ki, ııı, bunun üstesinden geleceksin ama kesinlikle başarısız olduğunu düşünme. Iıı, bu çok doğal bir his olarak, ııı, görüyorum.
Hı hı. A! Hı hı. Doğru. Kesinlikle. Tabii. Çok teşekkür ediyorum söylediğin her şey için. Sen söylerken benim de, eee, hani, bir plan program yapmam, eee, gerekiyor önümü görmem için. Eee, "dağ" dedin, bizim hemen, eee, yanımızda aslında orman var ve, eee, orman yürüyüşü gerçekten, eee, çok, eee, dinlendirici, eee, bir şey. Biz bazen ailecek de, eee, çıkıyoruz, oraya gidiyoruz ama kendi başıma çıkmayı hiç düşünmemiştim. Neden olmasın? Yani, hani, evde oturup, eee, kendi, eee, moralimi, eee, bozacağıma yalnız bir şekilde, çıkarım, eee, temiz hava, işte, sincaplar falan çıkıyor arada bir, onları görüyorum. Evet, eee, ve, böyle, o kadar güzel bir manzara oluyor ki, hani, böyle, sonbahara geçişte yapraklar, eee, ayrı, eee, sonbaharın, eee, mevsimi güzel, işte, kış olunca kışın mevsimi güzel. Hepsini ayrı ayrı gör eee, görmek de insana farklı duygular, eee, yaratıyor. Eee, şimdi de aslında ben, eee, yürüyüşü de çok seven bir insan olduğum için hemen yanı başımda orman varken neden ben bu, eee, fırsatı değerlendirmiyorum? Eee, onu eee, onu da kesinlikle deneyeceğim ve plan program yapacağım kendime, yani, "Pazartesiden cumaya hangi gün, ne zaman, ne yapılabilir?" diye. Böylecik böylelikle, hani, gözümün önünde olunca da unutmam. Yani, oturup koltuğa telefon alacağıma, “A, bugün bunu yapmalıyım diye yazmışım, hemen çıkayım.” diye bir, eee, motivasyon da olabilir benim için. Eee, çok teşekkür ederim. Eee, seninle bu sohbeti gerçekleştirmek, eee, benim için çok keyifliydi çünkü artık, eee, o motive edici, eee, etkinlikler, eee, zihnimde yer alıyor ve o güç de var. Eee, çok teşekkürler. Bu sohbet gerçekleştiği için mutluyum.
A! Çok güzel. Hı hı. E evet. Hı hı. Elbette, Evet. Evet. E, tabii ki, tabii ki. Evet. Rica ediyorum, benim için bir zevkti. Yani umuyorum ki o boşluklarını istediğin kalbine göre doldurabilirsin, eee ufak ufak denemelerle.
Hı hı. Tabii ki. Yapacağım, söz veriyorum. <chuckles> Hoşça kal, kendine çok dikkat et.
Peki. Sen de kendine dikkat et, görüşmek üzere.